Allora, mhmm, spesso e volentieri mi faccio o prendo il telefono immediatamente. Ehm, e mi faccio degli audio di solito, perché quando facc quando cammino a scrivere sono una frana i infinita e quindi di solito mi mi limito a fare un audio.
Okay. Sì.
Ehm e in cui proprio parlo in maniera molto sommaria, anche spesso sono in strada, quindi fa faccio anche che mi vergogno a comincia a dire, <chuckles> s spifferare tutto quanto al mondo.
<laughs> Cioè, che ti sente parlare magari, che ne so, so so so, di di di di personaggi magari anche fantastici: "Ma questo c'ha le allucinazioni", no? Magari che <chuckles> eh, beh, sì.
Eh, casomai son pazzi, ma vabbè. Eh, no eh. Hai hai capito correttamente il punto. E allora in quel caso, mhmm, m m metto dico quelle 4 paroline a caso in modo da insomma, capacitarmi esatto.
Okay. Quelle parole chiavi, quelle parole chiave che ti fanno comunque ricordare de de poi di tutto una scena, di tutto un okay.
Infatti, infatti, infatti, ma comunque, ehm, nella mente non è che accantono poi subito tutto, nel mentre c comincio già a svilupparla proprio in testa. Arriva, non so, questa questa idea e dico: "Ah, e come posso svilupparla?" E continuo, continuo, continuo, continuo a trovare una una piega, insomma, se si può dire. In modo che comunque anche così è un modo per effettivamente non non dimenticarsi mai niente.
Ah-ah. Certo. Non dimenticarlo di riprenderlo, magari per per secondo tempo e curarlo a nei particolari.
Ecco, esa-esatto, l'hai l'hai capita perfet <chuckles>
E ti ti ti viene un esempio, che ne so, proprio di una storia che ti è capitata, una cosa del genere così, mentre camminavi e che, insomma, ehm, magari pensavi ad altro proprio, cioè magari anche ispirato, che ne so, mentre guardavi una scena anche nella realtà, che si è riproposta nella tua mente, magari un eventuale contesto di una storia e e che
Mh-mh. Allora, una volta la più strana forse, alcune che diciamo che m'aspettavo meno sarebbe successo, ero in un museo, mi ricordo, e non mi ricordo dove adesso, maledizione, non mi ricordo dove. Praga, ecco, in Praga mi pare, ed era in 'sto museo di questo artista di cui proprio non me facevano proprio schifo i quadri, non proprio, mhmm, ero lì con la mia ragazza che lei fa: "Eh, guarda questo, eh." Per me neanche neanche riuscivo a concepirlo pittore io questo, perché mi sembrava facesse delle delle cose veramente superflue e neanche fosse bravissimo. Ehm, e al quinto piano di questa mostra che alla fine era anche enorme, 'sta mostra
Mh-mh. Sì. Ah, okay. <chuckles> <chuckles> Okay. Sì, sì, sì.